Kasi ano, tao din naman ke tayo, eh, napapagod din naman tayo, di ba, at kailangan lang talaga na magpatuloy sa buhay.
Mm, totoo po yun, totoo po, totoo. Opo. Kaya minsan din ay yung, ah, mga pagsubok na yan eh
'Di ba. Mm, mm. Mm.
alam natin na hinding hindi na talaga mawawala o harapin na lang talaga natin yan at isa lang din yung alam ko na wala ng mga wala ng hirap o walang dinadalang problema sa buhay, ay yung alam niyo yung nasa isang sa isang institusyon dito sa atin na yung ginagwardiyahan yung, ah, may sira na po yung utak, yun dun sa mga baliw. Oo, yun sila siguro yung sa tingin ko sa tinatakbo natin ngayon na walang dinadalang problema o pagsubok sa buhay, yung mga ganun po ba ay opo siguro yung mga sila nalang talaga
Oo harapin tama. Mm. Oo. Oo. Hmm. <laughs> Tama, no? Mm. Mm, Sang-ayon ako diyan. Kayas Mm, tama at kailangan lang natin magpatuloy sa buhay no, kahit ano pa man yang mga pagsubok na yan at ayan parang, ah, ang dami kong natutunan sa atin naging usapan, no?
siguro ang walang na dinadalang problema. Ah, totoo po. Mm, totoo po yan. Ako din po, ako din po, marami din po akong natutunan sa inyo at sana po magkausap pa po tayo ulit. Magandang gabi po.
Mm. Tama maraming sa Yan, maraming salama